Aussi. Tu as pas tort, hein. Ouais, tu vois, je j'avais pas fait le lien, mais tu as pas tort. Ouais, ouais, c'est c'est vrai que c'est pas, heu bah, je me rends compte que j'ai les jambes lourdes, en fait, effectivement. Ouais, ouais, complètement. Mmh, mh mh.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ce que je peux te conseiller aussi, heu, dans l'hypothèse, toujours, où c'est vraiment, heu, de la rétention d'eau qui te pose, heu, ce problème au genou. Heu, c'est, heu, également de p faire, heu, heu, pendant quelques mois, un traitement, hem, heu, heu, c'est naturel, hein. Heu, ce sont des ampoules à base, heu, d'artichaut. Heu, parce que l'artichaut est extrêmement drainant et extrêmement recommandé contre, heu, contre la la rétention d'eau et ça, heu, c'est c'est vraiment très efficace. En général, heu, heu, les boîtes d'ampoules sont vendues par, heu, par 20 et et voilà, tu mets ça dans, heu, heu, tu mets 2 ampoules dans 1 L et demi d'eau, heu. Si tu peux heu, bah, b boire 1 L et demi d'eau, heu, pendant, heu, tout au long de ta journée. Heu, tu verras, au bout de quelques mois déjà, tu vas tu vas sentir les différents la différence et tu vas la voir également. Bon, le seul truc embêtant, c'est que, heu, forcément, tu vas souvent, heu, aux toilettes. Heu, tu urines, heu, souvent, bah, forcément, hein, 1 L et demi d'eau, c'est pas anodin et puis, heu, l'artichaut, c'est c'est vraiment, heu, heu, voilà, quoi, drainant. Mais heu, mais les résultats sont là. Donc heu, tu tu peux éventuellement, heu, t'orienter aussi vers, heu, vers ce genre de solutions. Mais après, heu, je te conseille quand même d'aller voir ton médecin. Heu, lui, vraiment, saura te conseiller.
Non, bah, ouais. Oui. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Super, OK. OK. Mmh mh. Oui, oui. La journée. Mmh mh. Super. Super. Aux toilettes. Non, mais c'est c'est mouais, oui. C'est clair. Hyper drainant, quoi. Ouais. Bon, bah, super. Ouais. Ouais, bah, génial. Oui.